बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, गर्म पानी जैसे कि अब सुबह-सुबह उठ के जो है साइंस भी बताती है कि अगर आप सुबह-सुबह उठ के आप गर्म या थोड़ा-बहुत गुनगुना पानी पी रहे हैं, खाली पेट में तो ये आपके जो है वो पेट को साफ करने में हेल्प करेगा और आपका हाँ, आपके मतलब पेट जो है वो अच्छा रहेगा। हाँ, पेट में ज जैसे कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन आ जाता है और जो बैक्टीरिया वगैरह जो इकट्ठा होने लगते हैं, वो गर्म पानी पीने से फिर वो अच्छा हो जाता है।
<clears throat> हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, वो भी है। हुँ।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
तो ये भी अच्छा है और ऐसे सुबह-सुबह पानी पिएँगे, तो जो हमारा जो गुर्दा होता है जिसे ब्लैडर भी कहा जाता है गॉल ब्लैडर कहा जाता है, उसमें आजकल जो है वो स्टोन्स के जो है वो देखे जा रहे होंगे आप कि कितना ज़्यादा स्टोन्स की समस्या बढ़ जाती है। तो अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँगे दिन में ठीक है, तो जिससे भी उसकी सफाई अच्छी तरीके से हो पाएगी और उसमें जो फालतू जो एसिड वगैरह जो हैं वो उसमें इकट्ठा नहीं होंगे और जब नहीं होंगे तो उसमें स्टोन्स नहीं बनेंगे, स्टोन्स नहीं बनेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है।
हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सही है। हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।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 सही है। हुँ। देखिए ब कितने सारे लाभ हैं और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो हमें ना कुछ बनाने का है या हमें खरीदने का है। तो अ, फिर भी हम अ, क ब बहुत बार ऐसे करते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं और पानी पीना ही भूल जाते हैं। हैं ना? इतनी ज़रूरी चीज़ है और इतनी अ, हमें फायदेमंद है तो हमें अ, स सभी को अ, जितनी च जैसे आपने कहा कि 5-6 लीटर पीना पीने से अच्छा है रोज़ाना, है ना?
हाँ, बस जी। जी। जी, जी, जी। जी। जी।
<clears throat>